Ja, also auf der sozialen Ebene ist da tatsächlich eher kein wirklich finanziell unterstützendes Umfeld sozusagen. Also, Eltern oder Familie ist da nicht nicht wirklich, ähm, finanzielle Unterstützung möglich. Ähm, grundsätzlich, äh, also sozial auf jeden Fall 'n Freundeskreis, der mich sozial gut abfängt. Und finanziell würde ich sagen, ja, es ist jetzt noch nicht der große Wurf, was den Notgroschen angeht, aber da habe ich so 3 Monatsmieten, ähm, an auf'm Konto, aber halt auch noch, ähm, immer wieder Geld in Aktien investiert. Das ist dann schon 'n bisschen höhere Summe, ist auch nicht ultrariesig, ne, aber schon 'n fünfstelliger Betrag, aber an den würde ich sehr ungern rangehen. Der ist schon für die weite Zukunft gedacht, genau.
Okay. Ja. Ah, okay. Okay. Okay. Okay. Ja, ja, ist klar. Ja, aber wenn alle Stricke reißen, ähm, du du fällst nicht ins Bodenlose.
Genau, ja. Also ich könnte an die Aktien schon theoretisch rangehen. Also ich meine, lieber Aktien als Obdachlosigkeit, <chuckles> aber ähm, ja.
Ja, also d d Ja, ja, ist klar. Ja, ja, ja, ja, ja. Aber es ge aber das gibt dir jetzt schon mal so 'n bisschen Sicherheit, dass dass dass du halt nicht mit der Oberlippe schon an an der Wasserkante bist, sondern vielleicht das Wasser nur bis zur Brust oder bis zum Hals steht. Also, es verändert ja schon so 'n bisschen was.
Mhm. Genau, genau. Ja, und 2 Gehälter bekomme ich auch noch ganz regulär, da versuche ich jetzt auch erst einmal sparsam zu sein, nochmal 'n bisschen das, ähm, zurückzulegen.
Ja, ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Ja. Also, es wird nicht schlagartig existenzgefährdend.
Ne, genau, also das das nicht. Und in der nebenberuflichen Selbstständigkeit habe ich auch schon einen Auftraggeber, der an 'ner sehr langfristigen Zusammenarbeit interessiert ist, und der würde dann auch, ähm, immerhin schon so 60 % meiner Lebenserhaltungskosten abdecken. Heißt, es steht da erst mal 'n Grundgerüst, aber klar, da sind jetzt noch 40 % aufzufüllen, und theoretisch kann natürlich auch der Auftraggeber irgendwann mal wegbrechen. Das ist natürlich ja auch 'n Szenario, auf das man vorbereitet sein muss.
Okay. Ah ja, okay, gut. Genau, genau. Ja. Ja, ja, ja. Und und ich ich höre bei dir auch durch so 'ne Hands-on-Mentalität, dass du dir vermutlich auch nicht zu schade wärst, ähm, wenn alle Stricke reißen, auch
Mhm. Hm.
ähm, einfach anzupacken und vielleicht auch schlechter be schlechter bezahlte Jobs, äh, anzunehmen, um dich überhaupt erst mal über Wasser zu halten, bis es dann wieder besser wird. Also, diese in innere Bereitschaft.
Ja, definitiv.